Ừm, ừm. Thì sau cái, ơ, ờ, sau cái buổi hôm đó thì, ờ, cái cái cái cô, ờ, của trung tâm, cô ấy có có trao đổi lại với bạn là, ừ, cái này chỉ là một cái tình huống, kiểu, ờ, đôi khi xảy ra thôi hay là hay là gồm không có không có cái cuộc nói chuyện sau đó luôn.
Ừm, đấy. Ờ, mình hình như là không có cái cuộc câu chuyện à, cái cái cuộc, à, trò chuyện sau đó luôn. Kiểu ừ, xong rồi cái, ơ, việc này nó xảy ra thường xuyên luôn ấy.
Ờ. Ừm, nó có
Và bạn mình ừ, ờ, bạn hỏi đi.
Ừm. Ừ, à, à, nó có làm cho bạn cảm thấy như là bạn đang bị kỳ vọng là sẽ sẽ phải làm quen với cái chuyện tăng ca như thế này hông?